なんかもう、さすがにオフィスってなんかその遊ぶことできないですし、ま、人いないとちょっとなんか、いつもの仕事モードに入るじゃないですか。っていうのもあって、だからそこでもうずうっとやるみたいなことをやってたんで、結構それと同じ要領で、多分カフェでもなんかやれそうな気がします。はい。
うんうん。 うんうん。 おお、そうですね。はい。そういう感じで、こうなんか集中できるこう仕組みを作っていくっていうのがまあ、ひとつ。はい。それとまあ、あのこれはあの、おおあのご自身のまあ、あのなんかによるんですが、今こう多分取れるようになってから TOEIC 受けたいっていうのだと、多分ちょっとかなり先延ばしになりそうな気がするんですよね。はい。なので、例えばえっと1月に模試があったら、あの1月の新年開始だからみたいな、もう新年イベントみたいな感じでこう見つけて申し込んじゃうとか。はい。あ、誕生日までに取るみたいな感じで、誕生日の前にあの試験を受けて、そこにこう、照準を合わせて勉強していくみたいな、こうお尻を決められると、やっぱり人間って強い感じですね、締め切りが決まると。
うんうんうんうんうん。 ああ、なるほどなるほど。はいはい。確かに確かに。 ああ、そういうなるほど。はいはいはいはい。 なんか、そう考えてたことがあって、なんかさんかげつに1回とかだとしんどいと思ってたんですけど、なんかそういうなんて言うんですかね、ま、記念日って表現したらいいんですかね。記念日受験みたいな。はいはいはい。それめっちゃええですね。
はい。 うんうん。 そうですね、あの記念受験じゃないですけど、そうそうそうそう。 はい。何かこう絶対盛り上げたいイベントって多分ま、お正月とか、正月とかあの誕生日とか色々と思うんですけど、何らかの記念日とか。
はいはいはいはいはい。
はい。そこにそこにいい結果を取るぞってなったら、なんとなくこうお尻が決まって、そこに向かって集中できそうな気はしませんでしょうか？<laughs>
確かになんかちょっとその先伸ばしにした理由も、なんかじゃあ逆にいつ受けようかなっていうのもありますし、なんか900取れるって言っても正直受けてみないと分からないじゃないですか。
うんうん。 そうですね、それに試験の雰囲気って割と独特ですからね。緊張して実力が出せないってこともよく聞きますし。
うんうん。

あ、基本そうあの後者でアプリとか、それなんかその英語の記事とかってあるじゃないですか。ああいうのをなんかひたすらあの、よまあ読んでいくっていう感じのことをやってます。
はいはい。 はい。 うーん、えっとこうなんかこうリスニングと読むのリーディングのバランスとかそういうことは考えていらっしゃいますか？
ああ、やっばあれです。ま、基本なんかその、電車内だとやっぱどうしても周りの音が気になっちゃうんで、一回なんかノイキャンノイズキャンセリングを使って、リスニング系やってきたんですけど、ま、なかなか集中できなくてですね、
うん。 はい。はい。 あ、そうなんですね。かかえってこう音がしないことが、きし集中の妨げになる？
なんでまあまあ あ、というかなんかその音を消したとしてもやっぱ周りに人がいるから、どうしてもそっちが気になっちゃってみたいな。
はい。 ああ、そちらか、なるほど。
なんですよ。
うーん。
で、まあ、リスニング系とかは、まあ、家で、まあ、なんかあの録音とかあのシャドーイングとかってあるじゃないですか。あれをやってるっていう感じです。
うんうん。 はい。 あ、なるほどね。うん、じゃあ、隙間時間を利用してアプリであのリーディングをメインに勉強なさってて、家ではまあ、テキストとかもやるけれども、まあ、リスニングも勉強しますっていうような感じ、で、割とバランス取れた学習方法なんですね。
はいはいはいはい。 あ。 そうですね、まあ、でも言うて、何て言うんですかね、まだ話すっていうんですかね、いわゆるなんかえ英会話的なことはやってないんで、なんか本当にそのリーディングとリスニングに特化した勉強をしてるって感じですね。
うんうん。 うーん。 うん。 でもまあ、今のところま、TOEIC あの、受けるのはリーディングリスあのえっと、リスニングの方ですよね。あのライティングとスピーキングのテストもありますけど、そっちじゃなくて。ああ、はい。だったらまあ、今のところはその勉強法で間違いじゃないような感じは受けますがね。
あ、そうですそうですそうです。 あ、そうですそうですね。はい。 そうですね、まあ、もともと何て言うんですかね、勉強始める前ほんまに恥ずかしかったんですけど、大体 TOEIC 200点か300点ぐらいしか取ってなくてですね。あ、結構
おお、でもそっからガンガン上がっていく人って結構聞きますよ。うん。
いや、もうちょっと致命的だったんですけど、結構もう基本からやり直してたんで。割とまあ、そこのなんか、まあ、伸び率というか、勉強法は間違ってないんやろうなっていう感じはしてます。
いやいや。 はい。 うんうん。 うーん。でもまあ、今模擬テストなり何なりでまあ、600点、あの700点近くのあの点数を取る自信はまあ、ついてきたけどもっていうことなんですかね。ああ、なるほど。うーんと、そうなるとですね、まあ、習慣化に一番大事なのはあの、続けやすい仕組みを作ることなんですね。なので、こうやる気でやるとか、今日はやらなきゃとか、そういう思い込みで、やろうとするのはちょっと避けた方がいいっていうのはよく聞くことなんですけど。
はいはい。あ、まさにまさに。 はいはいはい。 はいはいはい。